É, não é bem supervisora, né. A gente trabalha mais na eh, na parte de de gerenciamento de de força de trabalho, não é? Ou seja
Hoje hoje em dia, os nomes das profissões estão ficando criativas, né? Então, assim, em algumas empresas o seu trabalho poderia ser ser agente de recursos de otimização de atendimento. <laughs>
Ah, sim. Olha, eu diria que eu seria mais uma policial de agentes, porque, assim, nem sempre nem sempre o que a gente faz é bem visto e benquisto pelos agentes, né? <chuckles>
<chuckles> Olha. <laughs> E eu entendo, né, os os subordinados não ficam satisfeitos, mas nesse trabalho você encontra
E aham.
além do trabalho, além do salário, você encontra a satisfação que você procurava?
Uhum. Bom, sim, porque o salário não é lá eh, lá essas coisas, podia ser melhorzinho. Mas, assim, eh, antes de vir pra essa vaga, o que que acontecia? Eu trabalhava, eh, com atendimento ao cliente. E a gente sabe que o atendi é, mesmo atendimento de reclamações. Imagina, né? A pessoa ligava "ah", reclamava: "Ah, ah, ah, porque não tá bem, porque não sei que, porque não sei que e tal". Então, assim, eh, eu passei muito tempo trabalhando com com atendimento ao cliente, principalmente call center e é uma
Hum. Parecido com isso? Certo, aham. E deve ser estressante.
É demais, é demais, porque o que eu costumava falar assim: "Ninguém liga pra pra falar: 'Poxa, eu gosto tanto de vocês, a empresa é tão boa, obrigada por existirem". <laughs>
Certo, uhum. Exatamente. É você que recebe o choque dos clientes mais insatisfeitos, né?
Uhum. Exato, é a gente que tá ali pra dar ba basicamente, é como muitos falavam, "a gente tá ali pra dar a cara pela empresa". E, às vezes, não é só, eh, o cliente insatisfeito, às vezes, é um chefe, que é que é um pouco mais, eh eh, rígido, não tem tanta maleabilidade. Às vezes, os horários, né, mas, assim, eu recebia muita hã?
Uhum. Rígido. Aham. Entendo. Então

E como avaliar, assim, uma oferta de emprego, além só do salário?
Eu acho que assim, além do salário, se a gente for pensar que, eh, uma su uma uma uma tarefa que nós vamos estar fazendo, eh, pelo menos 8 de 6 a 8h pelo nosso dia, eu acho que a gente tem que ver também o prazer que aquela que aquela oferta nos tra aquele emprego nos traz, né, que aquele trabalho nos traz.
Hã. Então você acha que você acha que tem que ter satisfação também envolvida além de só do do pagamento, certo?
Claro, eu acho que assim, tem que se você conseguir conciliar os 2, é o melhor dos mundos, é perfeito. Você conciliar o salário bom com uma profissão que você goste, né, alguma coisa que você goste muito de fazer, isso é é é perfeito. Mas a gente sabe que é utópico, <laughs> nem sempre a gente
A melhor coisa, né? Sim, sim. Hum. Nem sempre é tão fácil, né, nem sempre é tão fácil. Mas assim, eh, ir conta talento. Tem pessoas que têm talentos especiais, né, de de vários tipos diferentes, o que é bom, o que compõe a nossa sociedade, assim. E quando a pessoa acha um emprego, naquele talento, que ela goste e ainda recebe. Aí é o melhor dos 2 mundos ou não?
nem sempre a gente Exato. Aham. Claro. Uhum. Aí é perfeito, aí é perfeito. Imagina, né, vamos bo botar exemplos, assim, de jogadores de de futebol famosos, ou seja, tipo, as pessoas fa eles fazem o que eles é o emprego deles é o que eles gostam de fazer, e eles recebem, eh, compatível também, né, com o que e músicos, né. Assim, a gente sabe que é difi por isso que eu falo, né, assim a gente sabe que existe, né, não de não só a nível de, vamos colocar, de pessoas famosas. Mas também tem pessoas que não são famosas, né, normais como a gente, que também conseguem ter um emprego, que ganham bem e que elas se são satisfeitas naquele emprego. Eu acho que existe também.
Uhum. Sim. Sim, sim. E músicos também, né? Sim. Sim, uhum. Sim, sim. Posso perguntar Posso perguntar o que você faz?
Hã?